อืม เอาจริง ๆ มัน ก็ น่า จะ รวมกันแหละ แต่ว่า ถ้าหลัก ๆ เลย น่าจะชอบ จากเนื้อร้อง คือความหมายที่ ที่ มันอยู่ในเพลงนั้น ค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ ค่ะ
ใช่ แล้วก็ประกอบกับนักร้องที่แบบ เออ เสียงมันออกมาดี อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ก็ ถ้าเป็นฝั่งหนูใช่ไหมคะ เอ่อ ทำไมถึง เขาเรียกว่า เพลงที่เราฟังมันถึงติดหูเรา แล้วก็วนฟังซ้ำ ใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่า เอ่อ หนูชอบเนื้อเรื่องของเพลงพี่ มัน เวลา เวลา เขาเรียกว่า ดนตรีมันขึ้นน่ะ แล้วถ้าเกิดนักร้องคนไหนที่เขาทำ เมโลดีของเพลงอะค่ะ มัน เป็นเนื้อเรื่องที่ชัดเจนจริง ๆ อะ แล้วมันติด ติด เขาเรียกว่า ติดความรู้สึกของเรา อันนั้นน่ะ มันจะทำให้หนูอะฟังซ้ำมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ ค่ะ แล้วก็
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม เออ ใช่ไหม?
ค่ะ แล้วก็ เอ่อ แล้วก็แนวดนตรีด้วยอะค่ะ ที่ จังหวะมันจะเล่าเรื่อง หรือว่า คือหนูไม่ค่อยชอบฟังอะไรที่มัน มันแรง ๆ มากอะพี่ ตะ จะฟังแค่แบบให้มันแบบเคลิ้มไปกับความรู้สึก ลึก ๆ ข้างในที่แบบมัน มันสื่อออกมาจากเพลงอะค่ะ อันนั้นน่ะ จะฟังซ้ำบ่อย ๆ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ
อ้าว! อา อา อืม ๆ ใช่ ส่วนใหญ่ก็เนื้อเพลงนี่แหละเนาะ ที่ทำให้เรารู้สึกแบบ เออ มันมีความหมายบางอย่าง แล้วก็
อืม ค่ะ อืม
อยากที่จะฟังมันอีก อะไรเงี้ย
อืม ใช่ แล้วอย่างเงี้ยพี่ เพลงที่ เขาเรียกว่า ติดหูพี่อะ สำหรับ พี่มันมีลักษณะแบบไหนเหรอ? หรือว่ามีเพลงไหนที่แบบมันเป็นเพลงที่พี่ชอบแล้วโดดเด่นที่สุดที่พี่อยากจะแบบ เสนอหนูสักเพลงไหม?
อืม โอ้โฮ จริง ๆ มันก็เยอะนะ จริง ๆ มัน เยอะ แล้วก็ อ่า คนละแนวเลย เออ
ค่ะ อืม อืม ๆ ค่ะ ของ ของพี่จะ
ใช่ไหม?
เอ่อ ของพี่เป็นฟัง ยุคไหนนะคะ? ยุค ยุคสมัยนี้หรือว่าเป็นยุค สมัยแบบ 80-90 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ่า อา เอาจริง ๆ ถ้าตอนที่ฟัง บ่อย ๆ น่า น่าจะเป็นแบบ 90 ใช่ เพราะว่าเนื้อเพลงมัน ยังแบบ เขาเรียกอะไรอะ มันยังมีเหมือน เหมือนที่มาที่ไป มี มีความหมายที่อยู่ในนั้นน่ะ อืม
อ๋อ ล ค่ะ อือ ๆ อืม ก็คือเนี่ย
เวลาเขาแต่งเพลง ต้องแบบ เออ มีคำแบบ ดี ๆ เพราะ ๆ อยู่ในนั้นด้วยนะ อะไรเงี้ย